อยากจะให้ช่วยรับฟังปัญหาของเราที่เราจะเจอ เจออยู่ในตอนเนี้ยค่ะ แล้วถ้าหากมีคำแนะนำดี ๆ ที่พอจะแชร์ได้ก็บอกกันได้นะคะ เพราะว่าเราเนี่ยค่ะ ช่วงนี้เนี่ยเวลางานเนี่ยค่ะ กับเว เวลาของครอบครัวเนี่ยค่ะ โอ้โฮ! แทบจะแยกกันไม่ออกเลย เพราะว่าตอนเนี้ยเรารู้สึกว่า เราอะจริงจังแล้วก็มุ่งมั่นกับการทำงานมาก ๆ จนในบางทีอะค่ะ แทบจะไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลย แม้แต่การกินข้าวในมื้อเย็นเนี่ย บางทีอะค่ะ เราก็ไม่อยากจะ จะทานข้าวร่วมกับใครใน ในครอบครัวแล้ว ในมื้อเย็นน่ะค่ะ อยากจะเก็บตัวเงียบ ๆ ทบทวนตัวเองในเรื่องการงานที่เราจะต้องทำในวันถัดไปเนี่ยค่ะ อันนี้แหละค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเราอะแบ่งเวลาเรื่องงานกับครอบครัวมันไม่บาลันซ์กันเลยอะค่ะ ในแต่ละวัน บางทีอะค่ะก็โดนคุณแม่ดุว่า "อา มีเวลาอยู่กับครอบครัวหน่อย วันหยุดก็ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลย ไม่มาทำกับข้าวกินด้วยกันเลย" อะไรแบบนี้ค่ะ ซึ่งอันเนี้ยพอได้ยินคุณแม่พูดมาก็เริ่ม เอ๊ะ! เออ หรือว่าเราห่างหายจาก เอ่อ สิ่งที่เราทำอยู่เดิม ๆ ก่อนหน้านี้ห่างหายไปนานแล้วหรือเปล่า? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีเราก็ลืมไปเลยอะค่ะ เพราะว่ามัวแต่ไปมุ่งมั่นกับการทำงานเนี่ยแหละค่ะ อืม
ครับผม อืม ครับ อืม ครับผม อืม อืม ครับผม อืม ครับ อืม ครับ อืม ก็เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนะ งั้นก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาต อ่า เจาะลึก แล้วก็สอบถามเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งนะครับว่า อ่า ครอบครัวอะครับผม ตอนเนี้ยครับ เป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าอยู่กันกี่คนเหรอครับ?
ค่ะ อืม โอ้ จริง ๆ แล้วครอบครัวเราเนี่ยก็แทบจะเป็นครอบครัวใหญ่ ใหญ่ ถือว่าใหญ่ก็ได้นะคะ เพราะว่าสมาชิกในครอบครัวเนี่ยค่ะมีกันอยู่ 5 คนเลยนะคะ มีพ่อ มีแม่ มีพี่ชาย มีเรา แล้วก็มีน้องชายเนี่ยแหละค่ะ
อืม ครับผม อืม อา อืม ครับผม ก็เรียกได้ว่า อ่า เวลาของครอบครัวเนี่ยที่จะต้องมาแบ่งกัน อ่า หลาย ๆ คนเนี่ยก็อาจจะ ค่อนข้างที่จะลำบากสักนิดหนึ่งนะครับเนาะ อ่า ทีนี้นะครับผม คุณเนี่ยรู้สึกว่า ช่วงเวลาไหนที่เป็นปัญหาในการแบ่งเวลาบ้างไหมครับผม?
อืม อืม รู้สึกว่าเป็นเวลาช่วงหลัง เลิก งานเนี่ยแหละค่ะ แบ่งเวลาไม่ได้ชัดเจนเลย เพราะว่าเราอะเอางานกลับมาทำที่บ้านด้วยอะเนาะ แล้วยิ่ง บอกอะค่ะ ไม่มีเวลาเลย คือไม่มีเวลากินข้าวกับครอบครัว แต่ก่อนเนี่ยคุยกันใน ในมื้อเย็นเนาะ ก็จะเป็นการแชร์กันในแต่ละวัน โอ้ เราเจออะไรกันมาบ้าง ก็มีการพูดคุยกันค่ะ แต่ซึ่งช่วงหลัง ๆ มาเนี่ย เอ่อ สักพักหนึ่งเนี่ยค่ะ แทบจะห่างหายไปจากการกินข้าวกับคนอื่นเลย เพราะว่าเนี่ยล่ะค่ะ เก็บตัวอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวเลย ค่ะ
อืม อืม ครับ อืม ครับ อืม พอจะเข้าใจแล้วครับว่า อ่า การที่จะต้องพักผ่อนหลังจากเลิกงานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับผม แล้วก็ ตรงนี้ก็เข้าใจ แล้วก็ อ่า ขอชื่นชมนะครับผม ที่อย่างน้อยคุณก็ยังพยายามหาเวลาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับผม ทีนี้อะครับหลังจากที่คุณโดนคุณแม่ หรือว่า อ่า ครอบครัวเนี่ย มีการแบบเหมือนตำหนิ แล้วก็ทักท้วงมาว่า เอ๊ะ ไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลย แบบนี้อะครับ ก็เลยอยากจะสอบถามว่า อ่า เป้าหมายในการแบ่งเวลาของคุณเนี่ย ตอนเนี้ย คืออะไรเหรอครับผม ที่จะต้องแบ่งเวลาทั้งงานแล้วก็ครอบครัวอะครับ?
อืม ค่ะ ค่ะ จริง ๆ แล้วอะค่ะ เป้าหมายของเราในตอนเนี้ย เราอยากจะแบ่งงานออกไปแบบให้ชัดเจนเลย คือพยายามที่จะปรับปรุงตัวเนี่ย คือเวลางานก็คือเวลางาน เวลาพักก็คือเวลาพัก เวลาที่เราพักเนี่ยค่ะ จะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นเนาะ เพราะว่าตอนเนี้ยเราอะป็นคนที่ อะ ทุ่มเทกับงานมากเกินไปเนาะ บางทีอะค่ะเรามองว่า เวลาที่อยู่กับครอบครัวอะ มัน มันดูไม่ จำเป็น อะ การทำงาน ของ เราอะที่เราเอากลับมาทำที่บ้านเนี่ยค่ะ มันดูจำเป็นกว่าเนี่ยค่ะ ในส่วนของเราอะ ตอนเนี้ย เราก็แอบเบ เบนไปทางงานเสียเยอะกว่าเนี่ยอะค่ะ อืม
อืม ครับ อืม ครับ อืม อา ก็พอจะเข้าใจสถานการณ์เพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับผม อ่า ทีนี้ต้องย้อนถามกลับไปที่ตัวงานอีกสักนิดหนึ่งครับว่า อ่า งานของคุณเนี่ย คุณทำงานลักษณะไหน? แล้วมีการนำงานกลับมาทำที่บ้านด้วยหรือเปล่า? หรือว่าเป็นงานที่แบบสามารถจบได้ในเวลางานเลย แล้วก็อีกคำถามหนึ่ง ก็คือ ช่วงเวลาที่ทำงานนะครับผม อ่า ทำงานเวลาประมาณกี่โมงถึงกี่โมงครับ?
ค่ะ ค่ะ อืม อ๋อ จริง ๆ แล้วค่ะ เวลางานของเราเนี่ยก็คือ 8 ชั่วโมงต่อวันเนาะ ถ้ารวมเวลาพักไปก็คือ 9 ชั่วโมงค่ะ แล้วเราอะ จริง ๆ แล้วงานของเราน่ะมันเป็นงาน ที่สามารถเอากลับมาทำที่บ้านได้เนาะ ถ้า ถ้าคนที่แบบว่า โอ้โฮ อยากจะทำให้พรอเจกต์นี้มันเสร็จไปไวจริง ๆ เนี่ยค่ะ ซึ่งเราอะก็เป็น 1 ในนั้นนะ เป็น 1 ในนั้นที่ทุ่มเทกับการทำงาน ก็คือเราอะอยากจะทำพรอเจกต์ที่เราได้รับมอบหมายมาน่ะให้มันเสร็จด้วยเร็ว แล้วก็ อ่า อยากจะทำให้มันเต็มที่ทำให้ 100% คือเอาง่าย ๆ อยากสร้างผลงานนั่นแหละค่ะ ก็เลย โอ้โฮ จริงจังมาก ๆ เลย เอางานน่ะกลับมาทำ มาคิดต่อที่บ้าน แล้วก็ค่อยเอาไปทำต่อในบริษัทอะค่ะ ก็ช่วงเนี้ยจะเป็นแบบเนี้ย เพราะว่าเราอะก็เร่ง เขาเรียกว่าเร่งทำผลงานอะเนาะ อันนี้แหละค่ะก็เลย ก็เลยมองว่าอันนี้นี่แหละที่เข้ามาทำให้เราอะรู้สึกว่าแยกแยะแล้วก็แบ่งเวลาไม่ถูกแล้ว เพราะว่าเราไปทำแต่งานเยอะเกินไปเนี่ยแหละค่ะ ก็เกิดจากตรงนี้เลยค่ะ อืม
อืม ครับ อืม ครับผม อืม ครับ อืม ครับ อา อืม อา ครับ ก็พอจะเข้าใจ แล้วก็เห็นภาพมากขึ้นแล้วนะครับผม สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ เพราะว่า อ่า เหมือนตอนนี้คุณจะทำงานเนี่ย อ่า เป็น ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ ก็อาจจะสัก 70 แล้วก็เวลาให้ครอบครัวสัก 30 ซึ่งจริง ๆ แล้วเนี่ยมันก็อาจจะดูน้อยไป แล้วก็ทำให้คนในครอบครัวเนี่ยเกิดการทักท้วงได้ว่า อา หาเวลาให้ครอบครัวบ้างนะ เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครอบครัวก็เป็นสถาบันที่จะต้องให้ความสำคัญ แล้วก็ให้ความสนใจเนาะ ถึงแม้ว่าตัวเราจะยุ่งอยู่แค่ไหนก็จริง แต่ถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วล่ะก็ ทางครอบครัวก็ยังคงอยากให้เราเนี่ยมีเวลาตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผม อ่า ก็เลยอยากจะขอแนะนำนะครับ แบบนี้นะครับว่า อาจจะต้องมีการจัดสรรเรื่องของเวลาระหว่างงานกับครอบครัวให้ชัดเจนขึ้นนะครับผม เพราะว่า อ่า เข้าใจครับว่าในการแรง แรงจูงใจในการทำงานเนี่ยอาจจะเป็น อ่า ตัวเงิน ส แล้วก็อีกหลาย ๆ อย่าง แต่ทว่า อ่า ครอบครัวเนี่ย สถาบันครอบครัวเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันนะครับ ก็อยากจะให้ลองเริ่มจัดสรรเวลาเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วก็เดินตาม อ่า แผนที่ตัวเองวางไว้อะครับ แบบเนี้ยพอจะได้ไหมครับ?
อืม อืม ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ เออ ใช่เลย อ๋อ จริง ๆ แล้วก็น่าจะได้นะคะ จริง ๆ แล้วเราอะก็ อ่า อยากจะที่จะแบ่ม แบ่งเวลางานให้ชัดเจน จะพยายามไม่เอาเวลางานน่ะค่ะกลับมารบกวนเวลาครอบครัวเนาะ ด้วยตัวเราเองอะค่ะก็อาจจะได้มีเวลาพักมากขึ้น แล้วเราก็จะได้มีสัมพันธไมตรีในครอบครัวที่ดีขึ้นเนาะ เพราะว่าบางทีอะค่ะก็เข้าใจเลยว่า คุณพ่อคุณแม่บางทีเขาก็อยากจะรอคอยคุยกับลูก ๆ เนาะ แล้วยิ่งเป็นเราเนี่ยช่วงนี้ที่ไม่ค่อยได้คุยกันเนี่ย เขาก็อาจจะแอบเป็นห่วงก็ได้เนาะว่า อา เรากำลังทำอะไรอยู่? ต้องการความช่วยเหลืออะไรไหม? อย่างเงี้ยค่ะ ได้เลยค่ะ เราก็จะหันมาใส่ใจเรื่องของครอบครัวมากขึ้นเนาะ เพราะว่าบางทีอะการที่เราได้รับกำลังใจดี ๆ จากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะ อาจจะเป็นพลังที่เอากลับไปทำงานได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมก็ได้เนาะ อันนี้อะค่ะ อา ดีเลยค่ะ
อือฮึ ครับผม อืม ครับผม อา อืม ครับผม ครับผม ครับผม ใช่เลยครับ แล้วก็ อ่า ทีนี้อาจจะแนะนำต่อแบบนี้นะครับว่า อ่า นอกเหนือจากการบริหารจัดการเวลาระหว่างงานแล้วก็ครอบครัวเนี่ย ให้ชัดเจนแล้วนะครับ ที่นี้อะความสำคัญของคุณภาพเวลาที่มีเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะครับ เพราะว่า อะ ยกตัวอย่างเช่น อ่า เราอาจจะมีเวลาให้ครอบครัวเราอยู่บ้านก็จริง แต่เราอยู่บ้านแบบที่ไม่ได้ทำกิจกรรม หรือไม่ได้ร่วมกิจกรรม หรือไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรเลยกับครอบครัวครับ ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ การที่เรามีเวลาให้ก็อาจจะไม่ได้ อ่า ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร แล้วก็อาจจะทำให้ความรู้สึกของครอบครัวเนี่ยไม่ได้ถูกเติมเต็มนะครับเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ก็เลยอยากจะให้ช่วงเวลาดังกล่าวที่คุณสามารถจัดสรรหรือแบ่งเวลามาได้แล้วเนี่ย อ่า อยากจะให้มันเป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพ แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์ แล้วก็ อ่า มีการสื่อสารกันอย่างชัดเจน ความจริงใจ แล้วก็ อ่า ไม่มีเรื่องของงานมาเกี่ยวข้องอะครับผมให้เต็มที่ หรือถ้าอาจจะเป็นการวางงานไว้ก่อนก็ได้ วางงานออกจากทั้งการกระทำ อ่า การทำ ในชีวิตประจำวันเลย แล้วก็รวมถึงวางงานออกจากจิตใจด้วย ก็คือไม่พูดถึงงานเลย มา เรา วันนี้เวลาตอนกินข้าวเย็น อย่างงี้นะครับ ยกตัวอย่างเนาะ เรามาคุยกันเรื่อง อ่า ครอบครัวกันดีกว่าว่า อะ <tsk> อัปเดตสถานการณ์ก่อน ถ้าไม่รู้จะคุยอะไรก็อัปเดตสถานการณ์ชีวิตประจำวันกันนะครับว่า อะ คุณพ่อเป็นยังไง? คุณแม่เป็นยังไง น้องชายเป็นยังไง? พี่ชายเป็นยังไง? พี่สาวเป็นยังไง? อะไรประมาณเนี้ยครับ พอจะเห็นภาพมากขึ้นไหมครับ?
ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม อันนี้ก็ดีนะคะ จริง ๆ แล้วเนี่ยค่ะ มันเป็น อะไรที่อบอุ่นเนาะ ในครอบครัวเนี่ยค่ะ จริง ๆ แล้วอะเราก็เคยมีบรรยากาศแบบนั้นแหละเนาะ แต่ด้วยช่วงหลังเนี่ย อาจจะมุ่งมั่นกับงานมากเกินไป ได้เลยค่ะ เราอะ จะฟังคำแนะนำของคุณนะ เพราะว่าครอบครัวเราเนี่ย จริง ๆ แล้วก็สำคัญ ง่าย ๆ เลยก็คือ เราก็แยกแยะเวลาจากงานออกให้ชัดเจนเลยเนาะ เวลาที่พ้นจากงานมาแล้วเนี่ย เราก็ทำใจได้เลยว่า อ๋อ มันจบหมดเวลางานเราแล้ว เราก็จะต้องมาโฟกัสที่ครอบครัว แล้วก็ใช้เวลาที่อยู่กับครอบครัวน่ะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการกินข้าวด้วยกัน ทำกับข้าวด้วยกัน อาจจะมีกิจกรรมเสริมเป็นการเล่นกีฬา ตีแบตด้วยกัน หรือการทำสวนด้วยกัน อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ จะได้ เขาเรียกว่า อ่า จะได้รีแล็กซ์ แล้วก็ผ่อนคลาย แล้วก็ได้มีกิจกรรมในครอบครัวด้วยกันด้วยเนาะ อันเนี้ยค่ะก็เป็นวิธีที่ดีมาก ๆ เลย เพราะว่าบางทีอะเรามัวแต่สนใจเรื่องอื่นจนลืมเรื่องนี้ไปเลยว่า ครอบครัว จริง ๆ กิจกรรมที่ทำร่วมกันน่ะค่ะ ก็สำคัญเหมือนกัน อืม ค่ะ
อืม ครับผม อืม อา ครับผม อืม ครับผม อืม ครับ อืม ครับผม ครับผม อืม ครับ อืม ใช่เลยครับผม พอ อ่า ได้ยินคุณเล่ามาแบบนี้แล้วเนี่ย ก็รู้สึกประทับใจนะครับผม แล้วก็ชื่นชม เพราะว่าการที่เราจะเอาตัวเองออกมาจากเรื่องของงาน แล้วเอาเวลามาแบ่งให้กับครอบครัวเนี่ย ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผม เพราะว่าบางครั้งแล้วเนี่ยมันจะต้องดูเรื่องของความสำคัญด้วย แล้วก็ปัจจัยต่าง ๆ อย่างเช่น อาจจะเป็นเรื่องของรายได้ที่จำเป็นจริง ๆ แล้วงานก็กำลังเร่งด้วยเนาะ ซึ่งถ้าคุณสามารถจัดสรรเวลาตรงนี้มาให้กับครอบครัวได้เนี่ย ก็เรียกได้ว่าน่าชื่นชม แล้วก็ประทับใจนะครับ แล้วก็เป็นการเสียสละอย่างยิ่งเลยนะครับ และนอกเหนือจากนี้นะครับผม อยากจะ อ่า ทักท้วงแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงมุมมองความสำคัญของ อ่า ความคาดหวังของครอบครัวด้วย เนื่องจากว่า การที่ อ่า คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีการทักท้วงมาว่า เอ๊ะ คุณลูกครับไม่มีเวลาให้เลยเนี่ยครับผม อ่า ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดในกรณีที่งานเร่งด่วน แล้วก็จำเป็นจริง ๆ ก็อยากจะแนะนำว่า ให้มีการสื่อสารเพื่อเป็นการ อ่า บอกกล่าวกันสักนิดหนึ่ง แล้วก็เป็นการปรับความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่ว่า วันนี้อาจจะไม่ได้กินข้าวด้วยกัน เนื่องจากว่า อ่า ล งานด่วนจริง ๆ ยุ่งจริง ๆ แล้วต้องให้เสร็จเร็วจริง ๆ อะไรประมาณนี้ ก็จะช่วยให้ทางคุณพ่อคุณแม่เนี่ย อ่า วางใจลงเนาะ แล้วก็เข้าใจเรามากขึ้น แบบนี้พอจะได้ไหมครับ?
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ ได้เลยค่ะ อา แบบนี้ดีค่ะ จะได้มีความชัดเจนกันเนาะ ก็เหมือนกับว่า แสดงเหตุผลของเราเนาะ หน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบอยู่ตรงเนี้ยเป็นยังไง หนักหนายังไง ก็แบ่งเบาภาระให้คุณพ่อคุณแม่ ได้ ได้ฟังบ้างเนาะ บางทีถ้าเขารับฟังเราแล้วเนี่ย เขาก็อาจจะสบายใจขึ้น แล้วเขาก็จะรู้ได้เลยว่า ช่วงเนี้ยเราไม่ว่างจริง ๆ เขาก็จะได้ไม่ต้องมากดดันเรา ให้เราไป อ่า กินข้าวด้วย อะไรแบบนี้เนาะ ก็เหมือนกับว่าใช้เหตุผลตรงนี้ค่ะมาคุยกันให้ชัดเจนมากขึ้นเนาะ ยังไงอะค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะสำหรับคำแนะนำดี ๆ พอได้ฟังแล้วเนี่ยก็รู้สึกเบาใจได้มาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็มีวิธีจัดการกับปัญหาของตัวเองแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับผม ครับผม ครับผม ใช่ครับ ครับผม